Paano mo pinagyayaman ang matagal na pagkakaibigan?
Hmm. Siguro ngayon, yung mga nasa circle ko kasi ngayon ano na, eh, siguro mahigit dalawang dekada ko ng mga kakilala talaga.
Uy, tagal na. Kababata mo. Hmm.
Oo. Mm. Kasi Ano ba? Ah, siguro nagkakila-kilala kami dati ano, eh, nag nag-click talaga kami isa-isa. Although, nung simula ano 'to, eh, iba-ibang grupo 'to. Tapos, ah, naisip ko na ano, dati naisip ko na mahirap hatiin yung oras ko na pali papupunta pa ako sa iba-ibang grupo sa iba-ibang trip, gano'n. So, ang ginawa ko, pinag pinagkilala ko yung dalawang grupo ko para isang grupo na lang.
Hmm. Ay. Ay! Ang galing mo do'n. Ang genius mo no'n.
Oo. Oo. Mm. Eh, pero yun nga, dahil pare-pareho naman kami ng trip halos lahat, so yun, walang wala naging problema naging lumawak pa yung ano, yung, ah, ah, pagkakaibigan. Dumami, pero hindi naman kami ganong karami, yun. So, mas lalong sumaya 'pag magkakasama. Lalo na dati, kasi nung kasi kami nun, hindi kami masyadong mahilig sa activities nung bata-bata.
Hmm. Hmm, bakit?
Oo, ang iba ang trip namin usually 'pag nagkikita kami, usually may kaharap ng alcohol.
Ay gano'n, talagang ano, toma. Mm.
Oo. Oo kasi oo saka dati kasi nung ano wala wala masyadong mahilig sa sports sa'min, eh, ilan ilan lang ganoon. Tapos wala rin kaming ibang trip. Basta 'pag ano, pag nagkakamustahan nun ayon na kaagad yung susunod na tanong. Basically, 'pag kinumusta ka ng isa, ang ibig sabihin nun nagyayaya siya.
Oy teka lang, meron akong tanong diyan. Mayro'n bang ano, mga funny na moments, talagang hindi mo makakalimutan ng hmm, 'yon habang kunwari nag-iinom kayo gano'n, lasing.
Ah. Mm. Mm. Ah!
Oo. Ano 'yon, ano 'yon?
Marami 'yon eh, pero siguro isa. Isang may isang nangyari sa akin na lang naalala ko na. So ganito, 'di ano lang kami nun, eh, 4 yata kami, 3. So nag-inom kami. So nagsimula kami ng gabi, tapos natapos na kami siguro ng ano na, ah, maliwanag na.
Hmm. Hmm, tapos?
O oo tapos eto na pauwi na kami dito, so 'di, ah, naglalakad kami ta's pinagtritripan kasi namin yung isang ah, kasama namin so bin binuhat namin siya tapos itatapon namin siya sa basurahan.
Hala! Gano'n, totoo?
Oo, kasi medyo ano yun, eh, oo, mas malaki ako ng konti sa kanya tapos yung isang kasama namin na malaking ma-ano talaga malaking tao, so yun. Eh, dahil siyempre nakainom na, so hindi nag ganong kab kabilis yung mga reflexes, so, pag oo, so pagkuha ko dun sa isang kasama ko bigla siyang yumuko.
<chuckles> Naku, tapos.
So so, pagyuko niya na out of balance ako.
Hala.
Okey, so pag-out of balance ko humampas yung mukha ko dun sa aspalto.
Hoy, hala grabe naman, so ano nangyari?
A Oo, so so ewan ko si ish siguro kasi siyempre, eh, eh, nakainom na ganon, so hindi ko pa napansin alam ko lang na tumama ako, alam ko nasaktan ako pero hindi ko siya ganun nararamdaman masyado. Tapos napansin ko lang na medyo seryoso yung itsura ko, na yung nangyari, yung isang kasama ko an biglang sumama yung mukha.
Namanhid, oo. <chuckles> Hala! Nag
Oo, yung yung parang nabadtrip siya dun sa nangyari, na may nasaktan. Oo, yun. Tapos, 'di iyon, 'di actually nagta pagkatapos no'n nagtatawanan kami. Tapos imbis na magpunta kami sa ano, sa, ah, doktor or sa emergency, ah, kasi meron kaming kakilalang, ah, nurse.
Nak Mhm. Oo.
So, tinawagan namin kung nasaan siya, kung naka-duty or ano. So, hindi. So, pinuntahan namin sa bahay. Tapos siya yung nag-ano, siya yung naglinis ng mukha ko, siya yung naggamot.
Naku! Kaloka kayo! Ano ba 'yang mga pinaggagagawa Ano yung
Oo, iyon. Oo. Tapos ang makulit pa no'n, ano, kasi ihahatid na ako no'ng ano, eh, no'ng no'ng isang malaking kasama namin, 'yong nabadtrip. Sabi niya, "Hatid kita para siguradong ano" no'ng naglalakad na kami, pasakay na ng sasakyan, nakita kami no'ng 'yong tatay no'ng isang kasama namin, 'yong dapat itatapon namin sa basurahan, ihahatid 'yong mga kapatid niya. Tapos napatingin siya sa amin, napaturo sa akin, "Anong nangyari sa 'yo?" Tapos kumaway lang kami, nakangiti.
Oh. Naka, loko-loko kayo ha. <breath> Hay naku, mga pilyo. Pero ang ano, ano ba ibig sabihin talaga ng, ah, matagal na pagkakaibigan para sa'yo, 'yong oras ba na, ah, itinuon n'yo para sa isa't isa o 'yong parang, 'yong lalim ba ng samahan o 'yong dami ng pinagdaanan. Ano 'yong parang basehan mo?
<chuckles> Ayun. 'Yon, 'yun siguro. Siguro sa'kin ano, kombinasyon ng lahat. Hindi, walang nangingibabaw. Pero sa amin kasi hindi s hindi naging sukatan 'yung oras, eh. Lalo na ngayon, kasi, ah, mas madalang na kami magkita-kita, pero pag nagkikita-kita kami parang ganu'n pa rin, parang walang nagbago. Alam mo 'yung ano, halimbawa 'pag nagkita kami 'yung tipong, ah, let's say wala namang pag-uusapang ano, ah, gano'ng seryoso. Wala namang may ikukuwentong, ah, ah, tagumpay or problemang ikukuwento. Ano kami, para kaming bumabalik sa dati na puro kalokohan lang din 'yung pinag-uusapan namin.
Hmm. Eh, ganun. Ang siguro ang saya-saya n'yo kasama, 'no?
Oo, ganon! Oo. Ano, ah, kung siguro, kung ba outsider ka, tas makikinig ka sa'min isipin mo mga ano kami mga bata lang kami. Kasi, ah, parang wala kaming matinong pinag-uusapan. Kasi, gus naisip namin na
<laughs>
'pag naman seryoso yung usapan, seryoso naman kaming kausap. Pero pag wala, eh anong yun lang kami, dun kami natutuwa. So, sa'min siguro kasi lumalim yung samahan namin. Kasi, ano kami eh, ah, na-establish namin sa isa't isa na napatunayan, at least, na 'pag merong isa sa'min ang may kailangan, yan minsan hindi mo na kailangang magsabi. At may nakapansin, oo, or isang sabi mo lang automatic yan. Oo. Mm.
Hmm. Uy, wow. Hmm, ganyan ang tunay na kaibigan, 'no. Pero, meron bang ano pagkakataon sa ano, ah, pagkakaibigan niyo na ano, biglang parang muntik nang mawala, nagkaroon na parang na-threaten yung friendship? Ganun.
Mm. Ka Hmm. Meron, pero hindi totally mawawala. Ang mangyayari maha parang ano, ah, for a short time nagkaroon ng maliit na faction.
Oh. Ano 'yon? Anong nangyari?
Oo. Ah, ano 'to, ah, dahil sa girlfriend nung isang tropa namin.
Naku! Oh, anong ginawa?
Mm. So, nag nagkaroon ng konting alitan or rift din do'n sa girlfriend nung isa ring tropa namin, so, iyon. So, siyempre, ah, magkakaibang opinyon, ah, hindi mo rin naman, ah, siyempre kung, lalo na ako hindi naman ako directly involved do'n sa nangyari, so, ah, ta-try mo maging neutral, so ta-try mo na hindi kasi ako nakialam, eh, kasi siyempre ano nila yon, hidwaan nila yon, so dapat, sila umasikaso, pero 'yon. Nagkaro'n lang ng ano for a while, hanggang sa naayos. Eh, nagkaintindihan naman, ayun.
Mm, kaya nga. Ay, yung mga girlfriend nag-away, gano'n?
Mm. Oo, gano'n.
Eh. Tas nadamay na yung mga ano, tropa mo? Na ng mga boyfriend nakisali na din? Ah.
Oo, eh Oo, kasi alam minsan ano eh, ah, yung in influe yung influence nung nung girlfriend. At least nung time na 'yon ano eh, medyo napalakas do'n sa isang tropa namin na ano, na, 'di ko naman sinasabing min namamanipula na siya or nakokontrol.
Hmm.
Oo.
Ang lakas ng kapangyarihan ng pag-ibig, eh, 'no. <chuckles>
Ah, oo gano'n. Pero 'yon, ah, hindi naman sila nagkatuluyan. So, I guess na realize din niya. Well, sinasabi rin naman namin. Pero ayon, mm. Nung nag nung nawala nga sila nagtanong muna kami, ah, "Puwede na bang i-bash?"
Ah. Pero
<laughs>
<laughs> Gano'n, taga pero nagtanong pa rin kayo for ng permiso, ah, in fairness.
Oo, siyempre. Oo. siyempre. Oo, eh, kahit ba gano'n 'yung ano sa kanila, eh, naging ano pa rin nya 'yon, naging parte. So, respeto pa rin.
Nice. Oh, kahit ah ang ganda no'n, ah. Parang may balanse ng bardagulan, na mayro'n ding balanse ng respeto at pagmamahal sa isa't-isa. Ang galing naman nung kombinasyon nyo, ah, kaya pala nagtagal kayo. Eh, paano mo naman malalaman kung ang isang kaibigan ay yung talagang panghabambuhay na?
Hmm. Mm. Oo. Hmm. Oo. Ano ba? Ah, siguro at least para sa'kin 'yung mga tropa ko ngayon. Siguro nung simula palang ano na, magaan na 'yung mga loob namin sa isa't isa.
Ah, okey.
Oo. Tapos, ah, parang 'yung isang recent na naging na-add sa'min na di dinala ko rin dun sa, ah, grupo ko, ano, ah, nung na-meet ko siya, ah, 'yun din, magaan ang loob namin sa isa't isa, 'yun din. Matic, ah, 'yung parang walang ano, wala kaming small talk nung nag-usap kami.
Ah, walang ka-effort-effort parang nag-connect talaga kayo, gano'n?
Oo, yung oo. Oo, parang ano, parang matagal na rin kaming magkaibigan nung nag-usap kami. Sabi ko, yun sige. "Kung madalas tayong tatambay, eh, sumama ka nalang sa'kin."
Ay, meant to be.
Ganun.
Nice. Ang galing 'no, parang
Gusto ko kasi ano, eh, pa paisa-isang event lang yung pinupuntahan ko, eh. <laughs>
Parang ang easy going ninyo. Napaka parang ang gaan-gaan siguro ninyong kasama.
Oh, oo, 'yun nga. Kasi ano lang namin, eh, mas gusto namin masaya, eh, pero siyempre pag may problema yung isa, eh, 'pag seryoso time, eh
Hmm. Eh, pero meron ka bang ano, parang sobrang-sobra talagang memorable na experience kasama 'yong mga kaibigan mo?
'Yung pinaglalaanan ng oras. Hmm, ano ba? Marami-rami, eh. Sige, ta-try kong humog ah, ito may isa. Ah, 'yung isang tropa ko, so ano, ah, binyag 'nung anak niya. So karamihan sa'min ninong gano'n, ganyan. Siyempre after 'nung ceremony, event, tapos 'yung sa reception, gano'n. So, meron na ring ano, ah, inuman. So, inabot kami na naman, ng umaga ulit.
Oh. Naku.
Pero since siguro kasi, ah, after a while, ah, do'n lang ulit kami medyo nakumpleto, so ayaw pang magsi-uwian 'nung iba. Gano'n, so ang nangyari, nagkayayaan pang mag-beach ng umaga. Oo. So, siyempre nakainom na, so madali nang kausapin lahat, madaling umoo, gano'n. So, ayun nan
Hmm. Ay, totoo? Grabe naman 'yan na impromptu, gano'n?
Oo, napadpad kami siguro o bumiyahe rin kami ng mga 3 oras, 4 na oras, ayun.
Grabe!
Hmm, Ayun. Siguro isa sa mga pinaka memorable sa amin.
Kaya nga, eh, parang idagdag na rin natin diyan ng spontaneity, ang mga ganyan. Oo <gasps>
Oo. Oo, gano'n. 'Di ba sabi nga nila ano, eh, yung mga planadong lakad laging pornada eh, 'pero pag biglaan madalas natutuloy. Oo, gano'n.
Ayun.
Mm. Pero ano, napansin mo ba, ah, sa pagdaan ng panahon, ah, nagbabago ba yung dynamics ng, ah, friendship ninyo?
Hmm. Ano sig siguro habang tumatagal yung panahon kasi siyempre may ano na, eh, kanya-kanya ng buhay na, marami na yung may pamilya, yung iba nasa abroad na rin, may mga kanya-kanyang ano, tinatahak na. So, ano siguro, ah, nag-iba in terms of yung lagi kaming magkakasama.
Habang tumatanda kayo? Oo. Ah.
Nag-iba rin sa yung dalas naming pag-uusap. Gano'n. So, ano naman, ah, hindi naman nawala yung pagkakaibigan, nag naintindihan lang namin sa isa't isa na, hindi na magiging kagaya nung dati.
Hmm.
Pero, ah, in a way yung memories namin dati, nung lagi kaming magkakasama nando'n pa rin. So, 'pag may chance na magkita or makapag-usap, hindi nawawala yung mga yung connection namin sa isa't isa sa kung paano namin pahalagahan or mahalin ang isa't isa.
Galing naman parang ano, na naka nakakaano, nakakamangha. Parang nasa pelikula kayo yung ano, yung American Pie ganyan, Inbetweeners gano'n, na mga sa pelikula. Nakakaloka. Pero ano, sa tingin mo ba, mas nahihirapan kayong mapanatlilihin yung ano, pagkakaibigan ninyo, lalo na may distansiya?
Ah. Ah, oo, oo. Oo. Hmm, siguro hindi. Ah, ano, ah, feeling ko at least yung sa'min, sa core na grupo, hindi na mawawala kahit kahit madalang kami mag-usap. Kasi ano, eh, uh
Hmm, bakit?
ang napansin ko, ang isa sa mga susi, although hindi naman kailangan, ano, eh, at least kahit papaano from time to time may nagre-reach out kami sa isa't isa.
Ah, talaga. Forever na talaga yan. Mm.
Kahit sobrang busy ka or may ginagawa. Mm, gano'n. So, siyempre ano yun, eh, ah, re relationship pa rin yun, eh. So, ah, kahit papaano kahit na palagay kayo, alam niyo, ah, parang confident naman kayo sa samahan niyo, eh, minsan, ah, magbibigay ka pa rin ng effort, 'di ba? Para masarap rin sa pakiramdam, eh, 'pag yung out of the blue may kumukumusta sayo, 'di ba?
Ah. Hmm. So, parang ang ano, suma-total balanse dapat 'yong ano, bardagulan, pag-e-enjoy at 'yong respeto at pag, ah, mamalasakit sa isa't isa. Parang, wow! Amazing! Kaya pala kayo nagtagal. Mm.
Oo. Mm. Oo. Yun ang napansin namin, eh. Kasi 'pag hindi, ano, eh, ang ending baka magkapikunan, eh. <laughs>
Hmm, tama. Hmm, salamat ah, sa ano, masaya mong mga kuwento.
Eh. Ah, salamat din.